Résident ou quelque chose comme ça?
Heu heu, non, non mais même heu non, faut que vous ayez soyez heu, citoyenne et que vous travaillez sur dans le pays. Et je fais: «Pourtant on m'a dit ils m'ont dit» et moi, je di je disais: «Pourtant on m'a dit que» et et on on me dit: «Like I said» et là, on reprend la phrase, tu vois? J'était à ça de mettre un un petit, un, de mettre un un un high kick, ou alors je vous dis
D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. <chuckles> OK, d'accord, je vois. Et tu tu sais que, ce que tu décris là, moi, ça m'arrivait souvent, hein.
Mmh mh. Mmh mh.
Quasiment dans tous les pays sauf 1.
Lequel? Portugal?
Oh, le Portugal, ils ont refusé de m'ouvrir un compte bancaire, c'est incroyable. Ce ce dans ce cette situation que tu en train de décrire, je je la connais par coeur, en fait, tu vois? Je c'est assez incroyable, en fait.
Mmh mh. Mmh mh. Ah ouais! C'est fou. Et en fait, moi, dans dans dans le pays en question où où où j'étais, et bah, j'ai appris après que c'est parce que j'étais une femme, seule, qu'on me refusait les les les les démarches.
Ouais. Ouais, ouais. Oui.